Alors, si je devais me définir, en fait, heu, je dirais quand même que je suis, heu, une acheteuse, heu, un peu compulsive. Même si, hem, voilà, je sais qu'il y a eu une certaine évolution, heu heu, dans par le passé, enfin, voilà, j'achetais vraiment, heu, beaucoup de choses, heu, de très mauvaise qualité, en plus, heu heu, enfin, voilà. J'ai j'aimais vraiment l'acte, heu, l'acte d'achat et heu, et aujourd'hui, je t'avoue que c'est toujours un plaisir, tu vois, de d'avoir, heu heu, quelque chose, heu, quelque chose de nouveau mais tu vois, j'ai un peu déplacé, heu, mes, heu heu ce que ce que ce que j'achète. Alors, à l'époque, tu vois, j'a j'adorais les chaussures, heu, d'ailleurs j'en ai encore, heu, j'en ai encore plein de cette époque que je peux pas que je peux pas remettre parce qu'elles étaient de trop mauvaise qualité mais je les garde un peu <chuckles> en en exposition
D'accord. Ouais. Mmh mh. Ah oui. Mmh. D'accord.
heu, mais me tu vois, maintenant, heu, ce sera plus des achats, heu, pour la maison, heu, parce que quelque part, je me dis, heu: «Ben, voilà, ça va aussi avec mon évolution un peu», heu, voilà, où où j'ai grandi maintenant, je je je je suis une femme responsable, une mère de famille, heu heu, donc heu, voilà, quand je fais un achat, heu heu, pour, heu, pou pou pour la maison, heu, j'ai entre guillemets, tu vois, ce
Mmh mh. Bien sûr.
je me je me rassure, heu, quel quel quelque part parce que je me dis: «C'est pas que pour moi, c'est pas un geste égoïste», heu, mais dans tous les cas on m'a pas envoyée, c'est moi qui ai fait le choix d'acheter ce, heu, c c cet objet et clairement ça me ça ça me fait du bien, heu. Et tu vois, je te parle de tout ça parce que, heu, parce que, ben, forcément, heu, acheter, heu, tout le temps, heu, des choses, ben, c'est, heu, c'est ça ça, mmh, ampute, heu, toujours, ben, un un budget qui est pas forcément, heu, toujours, heu, hyper bien, heu, équilibré, en plus, heu, tu vois, j'aimerais, heu, heu, me lancer, heu, dans dans dans des projets, heu, futurs qui nécessitent, en tout cas aujourd'hui de, heu, de me mettre en situation d'épargne et, mmh, et et j'aimerais, heu, tu vois, apprendre un peu, heu, heu, à me raisonner encore plus, heu, sur, heu, mon mon rapport, heu, aux aux aux achats et heu, et et savoir que, ben, voilà, un achat est, heu, est indispensable ou, heu, un achat, heu, fait partie du purement plaisir et heu, et et auquel cas, heu, il faudrait que dans ce cas-là, je je me restreigne, quoi. Je sais pas si
D'accord, ouais. Oui. Oui. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui.
tu peux m'aider peut-être à à à y voir plus clair ou, heu, voilà, si tu as des astuces pour, heu heu, pour m'aider, on va dire, à revenir, heu, aux basiques et heu et à arrêter, heu, cette tendance, heu, de de surconsommation.
Oui, oui, oui, bien sûr, on va on va essayer de réfléchir à ça ensemble. Heu, je j'entends bien ton ton souci, finalement, de, mmh, heu, par rapport à à t ton ton comportement, heu heu, qui est un petit peu impulsif avec les avec le fait de d'acheter, de d'acquérir de de nouvelles choses et heu et en même temps le fait que tu te tu te rends compte que, hem, beh, que ça, mmh, que ça induit des dépenses qui peut-être, heu, n'auraient pas été toujours, heu, toujours souhaitables surtout si tu si tu as besoin de de mettre un petit peu d'argent de de côté. Hem, tu est-ce que tu a tu arrives à à évaluer un petit peu, heu heu, dans quelle proportion tu fais des achats? Est-ce que par exemple, heu
Mmh.
il y a une histoire de de fréquence? Heu, c'est-à-dire, heu, bah, voilà, tous, heu, tous les jours, tu as besoin d'acheter quelque chose ou toutes les semaines, ou voilà? Ou est-ce que c'est plutôt en termes de, bah, de de montant dépensé? Est-ce que, heu heu, tu ressens le le besoin de de dépenser, heu, des des sommes précises? Heu, comment ça se passe, en fait, pour toi?
Ouais. Heu, alors il y a il y a les 2 en fait, heu, ouais, ouais, concrètement, heu alors je je j'ai pas besoin d'acheter toutes les semaines, heu, en tout cas, je n'achète pas toutes les semaines. Si le besoin peut-être est est toujours là mais en tout cas, je j j'arrive à à à avoir, heu, une régularité mais elle est pas elle est pas aussi, heu, courte, heu. Mais je sais que tous les mois, en tout cas, heu heu, je sais que je commence le mois en me disant: «OK, alors le mois d'avant, c'était difficile, mais ah oui, c'est vrai, tiens, il y avait ça qui, heu, que que j'avais dû acheter donc théoriquement, ça, j'ai pas besoin de l'acheter donc c'est bon je récupère cent cinquante euros, heu, donc heu, ça va, le budget, ça va le faire». Sauf que, <chuckles> sau sauf que, bah, les fameux 150 € que j'avais utilisés pour un n un un objet quelconque, heu heu, sur le sur le mois précédent, ben, je je je trouverais, heu, hem, un, heu, qu quelque chose d'équivalent, heu, dans, heu, dans le budget du du mois en cours, donc, heu, tu vois, c'est un peu ouais.
Ah oui? Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. Oui. Oui. Ouais, je vois. En fait oui, tu en fait, tu tu vas être à la recherche de de quelque chose, heu, à acheter, heu heu, pour, heu, pour dépenser cet argent que tu que tu penses, heu heu, disponible? Ou est-ce que ce sont les choses que tu vois qui te donnent envie de les acheter? Ou les 2?
Mouais. Mmh mh. Heu, très très franchement, je pense qu'inconsciemment j'ai intégré que j'ai un budget, heu, j'ai un budget dépenses alors que, mmh, aujourd'hui, il faudrait que je me l'interdise. Heu, je je vais réussir à mettre des objets en face, heu, de de l'argent mais pas l'inverse, en fait. Alors ç ça peut marcher, hein, parce que j'ai un projet, heu, j'ai j'ai le projet de racheter, heu heu, une table, heu, de de de salle à manger, heu, enfin, voilà, qui pour le coup, c'est c'est c'est un certain coût donc je peux pas l'acheter sur un coup de tête, donc ça me demande déjà de, heu, de de de mettre un peu de de côté avant a avant d'y aller, hem, m mais, heu, mais au quotidien, heu, justement, tu vois, j'ai un j'ai un projet, heu, je avec, avec ce projet de d'achat de de table, en fait, je pourrais, heu, me dire: «Bah, tiens, non, c'est bon ce mois-ci on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas: bim, c'est bon, on a la somme, on peut acheter», heu, alors que non, c'est pas c'est pas mon mode de fonctionnement, heu, non. Heu, j'ai je ce projet de table, il date d'il y a 2 ans, heu, jusqu'à ce que le modèle soit démodé, je pourrai plus le trouver, heu, et et et en attendant, ben, je je je consomme, heu, tous les mois pour, heu, pour quelque chose qui est pas, heu, qui qui n'est pas, qui qui n'est pas indispensable, hein, ouais, très sincérement, ouais. Mmh.
Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Oui. Ça fonctionne pas! Oui. Mmh, d'accord. Ouais. Qui n'est pas indispensable? D'accord. Est-ce que, hem, est-ce que ce serait possible pour toi, par exemple, de, hem, de te faire un petit, heu, un de de remplir un cahier, par exemple, ou une feuille, heu, en écrivant dessus, heu, déjà, hem, ce que ce que tu as déjà acheté, par exemple, enfin alors évidemment il va y avoir beau beaucoup de choses mais, heu, peut-être, heu heu, tu tu retournes sur, heu, sur les 6 mois ou, heu, ou 1 an maximum, heu, en arrière, heu, pour noter, heu, tout ce que tu as acheté? Heu, ce qui déjà te te donnera, heu, un un 1er aperçu avec le avec le prix si t si tu retrouves, heu, à peu près, heu, voilà les les prix que tu as dépensés pour. Donc ça peut déjà te te donner un un aperçu, heu, comme ça a après coup, heu heu, de bah, de la somme, heu, de de choses, heu, que que tu as achetées et heu, te mmh, comment dire? T'aider à à regarder en retour, hem, l'utilisation que tu en fais de de ces choses-là. Est-ce que vraiment, heu, elles ont été utiles ou non? Bon juste, heu, pour, heu, p pour le savoir tu vois? Hein, heu, parce que de toute façon ça va rien changer, tu les as achetées elles sont là. Hein, voilà, <chuckles> on est d'accord. Heu, mais et puis mettre, heu donc ça se serait dans dans une colonne par exemple et puis mettre, heu, dans dans une colonne, heu, en face, heu, les choses qui vraiment qui te seraient utiles. Heu, sans alors là par contre, heu, sans sans notion de prix. Tu vois? Heu, les les choses qui, heu heu, bah, qui qui seraient utiles, heu, chez toi, heu, que ce soit pour, heu, je sais pas moi pour, heu, la cuisine, le salon, heu, l'habillement, heu heu, tes enfants si tu en as, heu, les les sorties, heu, voilà. Hem, tu vois? Lister, heu, lister comme ça des des éléments, heu heu, pour lesquels, heu, bah, tu tu es sûre que ce serait pas, heu, des des coups de tête, tu vois?
Oui. Ouais, mmh. Mmh. C'est ça. <chuckles> Oui. Ouais oui. Ouais ouais d'accord.
Voilà et hem, et finalement donc heu, ça ça pourrait te mmh, tu vois, te te con te conduire, heu, pour, heu, pour les mois à venir, à essayer de considérer un petit peu différemment, heu, les les achats que tu peux avoir envie de faire, en te disant, heu alors déjà en te faisant prendre conscience, heu, de ce que tu as acheté précédemment et qui étaient vraiment des des dépenses, heu, inutiles et que presque, heu, presque, heu, tu tu tu regretterais tu vois? Et hem, de voir, heu, si, heu, si la chose, heu, à à laquelle, heu, tu tu as envie un petit peu de de succomber là, c'est quelque chose qui est in inscrit dans ta dans ta colonne de droite, heu, des choses dont tu as besoin.
Ouais. Ouais.
Et heu, et du coup, heu, bah, essayer de, bah voilà, de de te raisonner, heu et de et de t'interdire des des achats qui, bah, qui sont pas dans dans cette colonne et heu, et pour lesquels, heu, tu te dis: «Bah ça en fait, heu, ça va correspondre à ce que, heu, à ce que j'ai barré dans ma colonne de gauche parce qu'en fait je l'avais acheté, mais c'est totalement inutile».
Mmh mh. Ouais, ouais. Non, mais c'est, heu, heu, c'est c'est une bonne, heu, pratique et heu, et très sincèrement ça va me faire, heu, partir d'un principe de réalité, heu, indéniable, hein, heu. Heu, donc heu, cet cette idée de liste, heu, heu, je je je te t'écoutais, heu, heu, parler et je je j'essayais de me la faire déjà mentalement, mais très sincèrement, heu, waouh! Heu, dans la colonne utile, <chuckles> même ma table aujourd'hui tu imagines bien que je ne mange pas par terre. J'ai déjà une table, heu, donc heu, bon. Donc heu, tu vois? Même ça, c'est vrai que finalement, heu, voilà heu, ça ça serait, heu, à à à mettre, heu, dans dans vraiment dans dans dans le plaisir et non pas dans le, heu, dans le l'indispensable et du coup, heu
Mmh mh. Ouais. Oui. <chuckles> Ouais. D'accord, OK. Mmh mh. Eh oui.
effectivement c'est ça ça me permettrait de de de faire, heu, si que si si je succombe à à à un achat, ça me permettrait de d'être sûre, heu, que c'est un plaisir et que je l'assume aussi ce plaisir parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y a il y a de ça. En vrai je n'arrive pas à me à je je n'ar je n'ose pas en tout cas, heu, heu, mettre, heu, le le nom, ou la notion de plaisir quand, heu, j'achète, heu, heu, pour la maison. Je je je pars du principe que c'est tellement, heu, c'est tellement utile alors que le dans allez, je pense 90% des cas c'est, heu, c'est c'est c'est pas vrai, mais effectivement ouais, heu, enfin, heu, faire cette liste, heu, je pense que ça sera, heu, extrêmement parlant, ouais.
Tout à fait. Ouais. Bah, écoute, heu, tant mieux je je suis vraiment ravie si j'ai pu t'aider, heu, à avancer à progresser un petit peu dans ton souhait de de faire, heu, plus attention, heu, par rapport à tes achats. Je sens je sens bien que que tu es tu es motivée et heu, donc j'ai j'ai aucun doute, heu, à ce que tu tu arrives à à faire des progrès là-dessus.
Ouais. Non non, mais j'ai, heu, je je je je sais que je vais, heu, évoluer dans le dans le bon sens et heu, et et cette liste, heu, enfin voilà, je je la mettrai en place, heu, heu, dès que possible. Même si je te cache pas que ça me fait peur, heu, enfin voilà de de voir la vé la réalité en face, mais en tout cas je te remercie beaucoup pour ton écoute et tes conseils, heu, enfin voilà ils ils vont peut-être sauver mon budget. Merci beaucoup.
Bien sûr. <chuckles> Beh, je t'en prie c'était un plaisir.